冷凍のものを買ってくることはあんまないですね。あれはね、なんかあんまお得感を感じないですね、正直、ちょっと。<chuckles>
うん。 ああ。 すごく、あの節約クイーンですね。
<laughs>
素晴らしい。
いや、ちょっとなんかほんとになんかもう結構なんかご飯食べるの好きなんで、なんか一時期めちゃくちゃ外食とかしてた時期があって、なんかそれの後になんか家計簿をつけるようになったら、なんか、使いすぎ食、ん、く食にって思っちゃって。それ以降 なんか、あの、家でご飯とか作ったりするのをちゃんと心がけるようにしたんですよね。うん。
うん。 うん。 うん。 うーん、うん。 うんうん、まあ、健康的ですしね、お家で作った方が。
いや、でも、あの、あれですよ、ちゃんとバランスバランス取れた食事はもうあの、そその人の腕によるというか、やっぱり私は つけるものしか作ってないんで、めちゃくちゃ健康的な、なんか食事ができるとあんまり言い難いのかなっていう風には時々思います。緑の野菜
うん。 <laughs> うん。 いや、でもちゃんとポテサラを加えてるのです
<laughs> でも、ポテサラあれですよ、玉ねぎぐらいですよ、なんか、野菜と言っていいのは、正直なところ。
<laughs> <laughs> うん、<chuckles> まあ、そうかもしれませんけども。いや、でももう、親子丼さえあれば、親子丼の中に玉ねぎも入っているし、卵も入って、プロテインも入っているし。
そうですね。うん。 うん。 <laughs> いえ、そうですね。いや。
いいと思います。はい。今日はとっても、はい、ためになりました。ありがとうございました。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
はい。